Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu vois, si je reprends, heu, heu, la fin de mes études et le le début de ma de ma vie active, en fait, heu, bah, j'étais un petit peu, heu, au début, heu, aveuglé par, heu, le le besoin, je pense, heu, de reconnaissance sociale et puis, heu, ce qui me faisait rêver, moi, évidemment, à cet âge là, c'était, heu, voilà, heu, de gagner beaucoup d'argent, de p de pourquoi pas, heu
Mouais. D'accord. Bah, oui, en même temps, on a toujours eu que de l'argent de poche, heu, jusqu'à jusqu'à sa vie active. Donc il y a un moment, on a envie de conduire sa voiture, quoi.
Ouais, ça, c'est q c Eh bah, par exemple, on a envie de voilà de s'acheter sa propre voiture, heu et puis, heu, bon, heu, voilà, hein, heu. Moi, je voulais, heu, peut être aussi, j'avais j'avais ce goût un peu pour la la compétition, heu, sociale, même hein, heu. Heu, j'avais envie tu sais de ouais de réussir comme on dit hein, heu et ben, ça passe souvent, heu à cet âge là en tout cas, tu as l'impression que, voilà celui qui a le meilleur poste, heu, celui qui gagne, heu, le plus d'argent, qui a le plus beau salaire, ça va être un peu la personne qui gagne la compétition, tu vois? Heu
Ouais. D'accord. Mmh d'accord et c'est quelque chose qui t'a été inculqué par la famille? Tu as eu cette espèce de de schéma qui t'a été transmis ou c'est plutôt la société dans sa globalité qui a qui a fait que c'était bah, que ces croyances-là étaient étaient étaient inscrites chez toi?
Non. N ouais. Ouais, non, non, je pense que, ben, c'est c'est vraiment pas les valeurs de ma famille de base, hein. Donc, heu, franchement, heu, je pense que c'est moi-même, heu, qui m'ai mis ça dans l dans l dans la tête, hein, comme un grand et qui, heu
Ouais, mais forcément qu'il y a eu une influence quand même. Il y a peut-être les copains, si tu as fait une école de commerce ou quoi, il y a des il y a des lieux comme ça où finalement il y a des croy il y a des croyances qui se renforcent. Tu vois?
Ouais. Ouais, complètement. Bah, j'ai j'ai fait une école de commerce et heu, <chuckles> voilà bah, ben tu as visé juste, heu
Ah, bah, voilà. <laughs> Et toc! <laughs> Bah, oui, mais j'en ai fait une aussi, c'est pour ça. <laughs>
Ah! Bon, ben, voilà donc, heu, bah, alors tu connais, heu, les, heu, les les les les, heu, voilà la compétition un peu, les travers voilà de de de ce genre d'endroit où effectivement, heu, bah, tout ce qui est, heu, argent et heu, et on va dire, heu, choses un petit peu, heu, ostentatoires, heu, de richesse sont sont bien vues, heu et finalement, ben, je me suis un peu perdu là-dedans moi aussi, quoi. Donc dans un 1er temps, heu
Des travers, oui. Mmh d'accord, mais au début, est-ce que c'est pas un un mal nécessaire finalement pour, heu, bah, pour tout de suite grimper dans le train et puis voir après ce qu'on en fait mais, heu
Peut-être, peut-être, ouais, heu, bah, tu as raison. En tout cas, j'ai essayé, de grimper dans ce train-là et heu, et ça m'a bon, heu, b en tout cas, ça m'a permis de vivre des expériences, de me rendre compte aussi, heu, bah, de ce que j'avais envie et surtout de ce que j'avais pas envie de faire. Ça m'a
Ouais. Ouais, ça t'a payé une voiture peut-être aussi? <laughs> Tu vois? <chuckles>
ouais, ça m'a payé une voiture, ouais, ouais ouais et c'est d'ailleurs en me payant cette voiture que je me suis dit: «Mais combien de de de de enfin combien d'heures et d'efforts et quel mal j'ai dû me donner pour finalement me payer, bah, une vulgaire voiture, quoi». Alors certes, hein, heu
<laughs> Mais, ça c'est bien. C'est bien ce raisonnement finalement, parce que c'est vrai que la la voiture elle est souvent utilisée comme, heu, marque de richesse extérieure- je précise quand même- et du coup, une fois que tu l'as, tu dis: «Mais après tout, c'est juste pour aller d'un point A à un point B».
Eh bah, oui. Ouais, oui.